Ja, ich zeichne gerne. Ja. Und ja, also, das mache ich zwischendurch noch momentan, weil das klappt ganz gut, wenn man am Schreibtisch sitzt und irgendwas vorbereitet, dass man dann anfängt zu doodeln und dann auf einmal 'ne Zeichnung. Genau. Ha
Aha, okay. <giggles> Siehst du? Ja. <chuckles> Das wäre doch 'n schöner Tag morgen. Klavier spielen, zeichnen, Kerzen anzünden zum 1. Advent.
Bisschen Zeichnen, genau. Definitiv, ja. Ich muss meinen Ad äh, Adventskranz erst heute noch gestalten. Also, es ist 'n bisschen spät, aber <giggles> genau.
Mhm. Oh, okay, ja. Ach morgens, kriegst du doch hin. Ist doch kein Ding, ne, und wenn alle Stricke reißen, Rewe hat mit Sicherheit noch 'n paar Adventskale k Adventskränze rumliegen.
Ja. <giggles> Ja, als Floristin kann ich mir keinen Rewe-Kranz holen. Den muss ich selber basteln mit der Neumanns-Tanne, mit allem. Ist schon alles geplant. Die Tanne kam nur erst heute.
<chuckles> <laughs> Oh, wünsche ich dir ja, super, ne?
Ja, aber trotzdem vielen, vielen, vielen Dank. Du hast mir so viele Tipps gegeben und du hast vollkommen recht.
Natürlich sehr gerne. Ja, aber
Ich muss kleine Pausen einbauen und danke dir. Vielen Dank.
Ja. Ja, und immer schön durchatmen, nicht vergessen. Ist ganz wichtig. Ne, echt, das ist wirklich da ist echt was dran. Okay. Ja, ganz viel Glück, ne? Okay. Tschüss, danke.
<snorts> Das mache ich definitiv. <giggles> Danke, dir, <snorts> ciao.